A a regra e não a exceção, sabe. Não dá pra tratar a exceção como regra: “Ah, comi uma pizza no fim de semana. Extrapolei com meu final de semana todo de besteira. Jantei fora, almocei fora, comi lanche, comi sobremesa.” Tudo bem. Tá tudo bem. Mas não pode é isso ser a sua rotina. Isso tem que ser a exceção.
Sei. É, e o importante também é voltar nessa tipo assim
Exato. Voltar para o para o pra sua regra. Pra esse pra para o propósito. Exatamente, entendeu. É isso que eu estou te falando. Isso não pode ser a a r a regra. Tem que ser a exceção, entendeu. Enquanto isso for exceção, está bom. Você pode você pode deslizar de vez em quando. Faz parte de é bom deslizar de vez em quando, sabe. Não se culpe por deslizar. Se culpe se você tornar isso o o que te move. Não pode ser. O que te move deve ser a sua rotina. Exatamente.
Para o propósito, né? É. Aham. Rotina, né. É, é verdade. Não, com certeza, eu acho que eu vou começar. É porque assim, que acontece. Quando eu viajo, eu não consigo fazer exercício. Eu já tentei levar tênis, levar roupa, mas eu ando pra caramba. É.
Hum. Não, e Mas já anda bastante, né, na viagem. Pois é. Todo mundo que viaja anda bastante, então não é por aí.
A ge eu tento comer menos, porque, tipo, econo economia, né. Eu faço o cafézão da manhã.
Ah, também. É, se você com se você viaja bastante, né, tem que tem que economizar para poder viajar sempre, né. <chuckles>
É. Eu tenho minhas estratégias. É, eu faço um café da manhazão no Airbnb geralmente se eu tô no Airbnb, e depois é um almojanta.
Uhum. Legal.